À, ba mẹ mình có tạo áp lực chứ, tại vì á, với ba mẹ mình á, là sự nghiệp là cái việc cả đời luôn mà. Rồi á, mình cũng nói là "Con con dám thử sai, hổng có sao hết," nhưng mà ba mẹ cũng có nói là, à, cũng như là "Con có bao nhiêu năm cuộc đời đâu mà cứ, a, thử sai vậy? Rồi chuyển tới sống cùng người ta lỡ đâu mà tương lai hai đứa hổng tới được với nhau á thì uổng phí mấy cái năm, gọi là, tuổi trẻ của mình đó."
Ừm, ba mẹ bạn cũng có lý, vì quá thương con mà. Nhưng mà bạn cũng có cái lý của bạn là vì bạn là người trưởng thành, bạn muốn tự quyết định cuộc đời của bạn. Thì, ờ, mình cũng hiểu cái cảm giác này bạn cũng khó xử, bạn không muốn phản kháng, tại vì nếu phản kháng mạnh mẽ quá thì thành ra là bất hiếu. Bạn hiểu ba mẹ thương mình mới lo mình vậy cho nên bạn phải là cái người gánh chịu cái sự trằn trọc, phân vân, cắn đắng, kêu bằng là, mình, kêu bằng là, tự giày xéo lương tâm <chuckles> làm sao mình chọn đi con đường đúng, đúng hông nè? Đó, cái cảm giác này hông có dễ chịu, mình hiểu ha. Bây giờ á, ba mẹ bạn đó họ lo là họ lo bạn h đi xa họ không được an toàn, hổng có ai lo cơm nước? Hay là họ lo là họ sợ tài chính bạn, ờ, bấp bênh, hổng có đủ đ t đồng vô đồng ra, sống chật vật khổ sở? Hay là họ lo sợ điều tiếng là con mình chạy theo tiếng gọi tình yêu?
Ừm.